Heu, ouais. Et tu vois et j'aimerais trop casser les codes, en mode, je m'habillerai pas, heu, veste et tout, tu vois? Je Ouais. Non, je leur montrerai mon ma différence. Ouais, grave. <laughs> Je me baladerais avec un encens dans les mains. <laughs> Avec de la sauge. Pour enlever toutes les mauvaises énergies. <chuckles>
Ouais, heu, ouais en tailleur avec blazer et tout. Tu serais, heu, baba cool? <laughs> <chuckles> Avec de la sauge. <laughs> On dirait c'est ça. Tu dis quand tu croise des gens, tu dis: «Ouh là tu as pas bonne mine, attends, attends, je vais te purifier». <laughs>
<chuckles> Attends. <laughs> Et on pourra faire diffuser, tu sais, avec des amplis, dans toute la ville, de la musique, heu genre de nature et tout. <chuckles>
Oh c'est pas mal. Ouais, mais c'est trop une bonne idée! <laughs>
<chuckles> Et ça, ce serait génial quand même s'ils le faisaient, hein.
Mais grave! Ah c'est trop bien! Mais n'empêche, ce serait hyper apaisant.
Mais oui.

Mais grave.
Ah mais v v ouais, on ferait des jardins zen. Tu sais, les petits jardins japonais <laughs> grave. Avec les petits cailloux, là. Tu sais, heu, les pyramides de cailloux. <laughs>
Ouais, ça apaiserait les mœurs. Ouais. <laughs> Mais oui. <chuckles> <laughs> Et on garderait du coup les profs de yoga, heu, de je sais pas. <laughs>
Bah ouais <laughs> De tai-chi. <laughs> Et en fait, dans notre ville, on verrait des groupes de gens qui font du tai-chi dans le silence. <laughs> Ce serait trop <laughs> drôle Des hôpitaux? Ah oui. <laughs> Ah ouais, moi j'étais dans le sérieux. «Quoi les hôpitaux? Heu» <laughs> bah non, la barre de pôle. <laughs>
De tai-chi. <laughs> J'ai f oui. <chuckles> <laughs> On a oublié quelque chose de très important. <chuckles> La barre de pôle. <laughs> Bah oui, faut bien que tu t'entraî <laughs> Les hôpitaux. Pourquoi pourquoi tu veux nous déprimer là? <laughs> La barre de pôle. <laughs>
<laughs> <laughs>
<chuckles>
Mais par contre, je veux mon studio de pôle, hein. <laughs>
Ah ouais, je t OK, c'est bon, c'est accepté. <laughs> Quoi que c'est toi la maire du coup. <laughs> Moi, je suis la gérante de la kermesse. C'est pas cool, hein. <laughs>
C'est OK. <laughs> Ah c'est trop bien. Bah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. <laughs> <laughs>
J'aimerais renégocier mon poste. <laughs>
<laughs> Tu veux renégocier. <laughs>
Bah oui, attends, je t'ai mis une, heu, une barre de pôle, heu <laughs>
Bah gr <laughs> bah tu sais quoi? Tu on sera associées, si tu veux, tu seras la maire associée. Du coup, tu la oui voilà. <laughs> adjointe, la la maire a adjointe, exactement.
<chuckles> Oui. Heu heu l la maire adjointe. Heu, oui, tout simplement. <laughs> Adjointe. Quand toi, tu es pas là, moi, je suis là, quand moi, je suis pas là, toi, tu es là.
Voilà, c'est ça. Que exactement, bah, c'est tout ce que je mérite. <laughs> Et tutti quanti. <laughs> Et quand je pars en vacances, bah, tu gères et vice versa.
Tu vois? Comme ça, toi, tu vas au spa pendant que je gère, heu, la ville. Et tutti quanti. <laughs> Exactement. Ouais mais du coup, on se verrait jamais, c'est naze. Je pense qu'il nous faut quelqu'un un attends ten-ten il faut quelqu'un qui gère pour nous. <laughs>
Bah si, parce qu'on serait pas toujours en vacances, c'est juste, heu, s <laughs>
<laughs> Pendant qu'on n'est pas là pour gérer notre ville. <laughs>
Bah ouais mais <chuckles> j'avoue. <laughs> En fait, on v on veut le salaire et le statut, mais sans les responsabilités. <laughs>
On va prendre <chuckles> <laughs> Tu veux prendre qui? Trump, tu l'aimes bien. <laughs>
Ouais, c'est là que je l'aime bien. <laughs> Je rigole. <laughs> Pas heu, peut-être pas pour ma ville. <laughs> <chuckles> Et ah ah, non mais heu
<laughs> Est-ce que tu peux gérer notre ville? Ah ouais, non, les gens ils pourront plus sortir de chez eux, les pauvres. <laughs>
Ah non, non, non. Ça va être compliqué, on va se mettre tous les Français à dos.
<tsk> Ah non, non, non.